Nah, Kak, aku mau nanya nih, eee, mungkin kamu tuh pernah me punya pengalaman masak nggak sih untuk keluarga-keluarga besar gitu? Nah, kalo punya gimana sih kamu tuh, eee, mengaturlah semuanya gitu?
Waduh, pernah pernah, Kak. Dan itu lumayan memorable gitu, <chuckles> teringat sampe sekarang. Jadi, eee, sedikit cerita, keluarga besarku itu tuh sering ada kayak acara, eee, arisan keluarga. Tempatnya itu berpindah-pindah nih, Kak, kadang di, eee, rumah A, rumah B, rumah C bergilir. Nah
Mhm. Wah, gimana tuh? Oh, oke. Mhm.
waktu itu, mmm, eee, ayahku itu kedapetan tempat untuk, eee, acara tersebut. Tapi iya, posisinya waktu itu semua orang tuh sedang merantau. Nah, terus yang di rumah tinggal aku sama ayahku doang. Nggak ada yang lainnya nih. Ibu aku sedang tidak di rumah, terus kakak aku juga sedang kerja di luar kota, adik aku juga sedang menempuh pendidikan di luar kota. Terus habis itu, otomatis aku dong yang ini, eee, nge yang meng-handle garis besarnya. Terus, eee, waktu itu tuh bingung mau dibikinin apa ya, secara umur aku juga masih terbilang kecil, e Kak, waktu itu. Mas iya, masih di bawah 20 tahun pas kejadian tersebut. Nah, p padahal, eee, acara tersebut itu dihadiri kurang lebih 55 orang. Lumayan banyak dong. <chuckles> Untuk
Oh, oke. Terus? Oh, oke. Mhm. Masih muda, gitu ya? Mhm, hmm. Hmm, oke m banyak juga sih. Iya iya.
anak seumuran aku itu banyak banget sih. Apalagi aku enggak pernah memasak. Nah, aku bingung nih, gimana ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dengan kondisi aku nggak terlalu pro nih dalam memasak. Terus, ya udah aku coba nih cari-cari menu-menu di internet. Terus yang cocok apa apa apa ya? Tapi, semakin banyak referensi semakin bingung. Kayak ini bikinnya gimana? Susah nggak? Terus butuh dana berapa? Karena kan ada pertimbangan dana juga kan? Nah
Mhm. Hmm, oke. <chuckles> Heeh. Iya sih.
Terus alhasil Kakak tau apa yang aku lakukan? Hmm. Jadi aku itu, mmm, kebetulan tinggal di deket, mmm, saudara aku. Tapi saudara ini tuh, mmm, beda. Jadi maksudnya gini, acara, eee, keluarga itu di diadakan oleh keluarga dari ayah aku. Nah, sedangkan posisi tempat tinggal aku, itu berdekatan dengan saudara dari ibu aku. Gitu.
Apa tuh? Mhm. Oke oke. Sudah mulai kebayang nih aku, terus?
Terus Ya. Akhirnya, aku datanglah ke saudara ibu aku ini. Aku tanya aku jelasin kronologinya, aku kayak sejenis curhat gitulah, "Aku mau ada acara nih gini, gini, gini, kedapetan, eee, tempat, suruh masakin, enaknya aku masak apa ya? Aku bingung." Gitu-gitu kan. Terus, eee, sama beliau tuh dikasih referensi gitu. Terus ya udah deh, dari situlah aku menentukan menunya, gitu.
Mhm. Mhm. Oke. Tapi kamu kenapa sih kayak memilih masak sendiri? Padahal kan mungkin bisa kayak kamu bisa kayak beli atau mungkin ada kayak semacam Katering gitu-gitu kan.
Wah, iya Kak. Jadi kenapa aku memasak sendiri itu juga ada pertimbangannya. Balik lagi ke harga, gitu. Iya jadi, mmm, sedikit gambaran lagi, setiap acara kumpulan atau arisan keluarga itu tadi, itu tuh ada dana yang disediakan dari kas, gitu. Misal nih, aku kedapetan. Nah, kas yang diadakan untuk satu acara di rumah siapa pun itu, nominalnya katakanlah Rp500.000. lima ratus ribu ini harus cukup
Mhm. Oke. Mhm. Mmm oke oke. Mhm. Harus cukup untuk lima puluh lima orang.
Benar benar. Dan, eee, selalu dihimbau, diwanti-wanti banget. Kalau bisa, jangan nambah, karena takut memberatkan, gitu. Sudah dibilang kayak gitu, Kak. Jadi itulah alasannya kenapa aku nggak katering atau segala macamnya. Karena pasti akan membengkak gitu. <chuckles>
Mhm, hmm. Oh iya ya. Mhm. <chuckles> Oke. Terus kalau s apa ya, pas kamu masak itu, ada enggak sih kayak menu andalan yang mungkin, eee, wajib ada gitu-gitu?
Kalau menu andalan yang wajib ada, itu tuh enggak ada. Maksudnya kayak dalam artian, mmm, aku harus dari awal iya. Iya, nggak ada yang ditentukan kayak ini harus ada ini harus ada ini, gitu. Cuma dari, eee, satu rumah ke rumah yang lain, itu yang selalu ada tuh, yang pertama minum, terus habis itu, mmm, nasi, lauk-pauknya bebas, terserah. Terus habis itu ada, eee, snack-nya. Snack-nya itu juga bebas gitu. Jadi sebisa mungkin aku mengupayakan, eee, hidangan yang keluar nanti, gambaran umumnya seperti itu, gitu Kak.
Bebas aja gitu ya, bujet itu ya. Mmm. Oke. Iya, oh. Mhm mhm mhm, hmm berarti nggak ada menu wajib ya, pokoknya ya menyesuaikan bujet itu tadi ya. Oke. Terus, eee, ngomongin perencanaan deh gitu-gitu ya, nah ini tuh, eee, mungkin dari, mmm, H apa ya, hari H-3 gitu nah itu tuh apa apa aja yang sudah kamu amankan gitu, atau kamu siapkan untuk acara itu Kak?
Iya. Betul. Mhm. Oke, jadi waktu itu tuh, kan aku udah berdiskusi nih sama, eee, saudara aku yang dari Ibu itu tadi kan. Terus, eee, sudah dikasih menunya, misalnya nih, eee, beliau ngasih tahu aku, besok mending dibikinin ini, ini, ini aja yang simpel. Nah waktu itu tuh diputuskan menunya adalah ayam goreng, terus habis itu ada sambal, terus sama, mmm, kuahnya itu kayak soto, soto soto kuah biasa yang kayak yang bening doang gitu, ada ayam suwirnya dikit. Mhm. Terus ada lalapannya. Lalapannya tuh, eee, dalam artian kayak eh bukan lalapan namanya, lauk ya? Apa sih? Kayak tempe kerupuk itu namanya lauk, bener kan? Lauk-lauknya, mhm, terus sama ada teh manisnya, yang diputuskan saat itu, itu. Nah terus, eee, dari semua menu yang udah dipilih itu, aku juga dikasih tahu nih bumbunya apa aja, cara masaknya gimana, terus kamu, eee, aku di-direct bangetlah sama beliau. Nah, makanya H-3 tuh aku udah tahu harus ngapain. Waktu itu aku ingat banget H-3 itu aku mulai kayak, mmm, beli bawang-bawangan, terus beli cabe, pokoknya bumbu yang bisa bertahan lamalah, Kak. Nah
Mhm. Oke. Mhm. Oh yang bening. Heeh. Mhm, mmm. Iya lauk tuh. Mhm. Oke. Mhm iya iya iya.
Terus, nggak lupa juga, itu kan ada ayam yang lumayan banyak tuh porsi potongannya. Aku H-3 tuh udah mulai kontak nih ke pe penjual ayamnya. Besok buat tanggal sekian, aku pesan ayam puk eee, bagian ini sejumlah sekian ya, gitu.
<chuckles> Oke.
Mhm.
Mhm mhm, tapi, eee, kamu juga pernah nggak kayak apa ya, karena kan, eee, untuk porsinya tadi Kakak Kak Kak Kakak bilang kan 55 orang gitu. Nah, kalau semisal nih, eee, mungkin, eee, kelebihan atau kekurangan, nah itu tuh kamu gimana caranya buat, eee, mungkin ngira-ngira deh porsinya gitu?
Betul. Kalau kekurangan sih enggak mungkin ya Kak, ya. Soalnya itu kan, mmm, keluarganya udah pasti tuh segitu, dan 55 itu kondisi maksimal orang yang datang. Jadi nggak mungkin kurang. Nah, kalau kelebihan, itu mungkin dan saat itu memang juga terjadi, gitu kelebihan. Karena ada 1, 2 orang yang izin gitu. Nah, kalau kelebihan, waktu itu yang aku lakukan adalah, mmm, lihat dulu nih kelebihannya bagian apa, apakah snack-nya? Apakah lauk-pauknya? Atau nasinya justru? Atau minumannya? Dan saat itu, yang kelebihan adalah di minuman teh manis yang udah aku bikin manis, yang belum aku tuang di gelas, itu lebih banyak banget Kak. Habis itu, mmm, lebih juga di bagian sayurnya. Sayur yang soto tadi tuh, itu kelebihan. Ayamnya juga sisa, tapi cuman beberapa potong doang. Kalau snack-nya, sisa lumayan banyak. Terus habis itu, mmm, semua itu yang sisa itu tadi, aku po porsiin lagi kecil-kecil. Kayak aku kasih ke plastik bening gitu, aku bagiin ke tetangga dan ke saudara dari ibu aku. Karena dia yang ngebantu tadi gitu.
Mhm, oke. Iya. Hmm. Oke. Mhm. Mhm. Oke. Oh, oke. Hmm. Wah. Iya iya. Wah iya, apa ya, istilahnya tidak buang-buang makanan juga ya, malah berguna juga sama tetangga-tetangga, oke. Tapi kalau, eee, pas apa ya pas masak itu, permasakkan itu tadi deh gitu. Nah itu tuh kamu bagi tugasnya kek kek apa ya, seperti apa sih mungkin? Eee, apa ya mungkin sama skill-nya, atau waktu, atau apa, kedekatan juga gitu Kak?
Iya, jangan sampai deh. Nah, oke. Kalau untuk memasak sendiri, kan, mmm, aku sudah menceritakan tadi yang di rumah tinggal aku dan ayahku, kan, waktu itu. Eee, jadinya yang memegang garis besar adalah aku dan ayahku. Tapi, karena aku berdiskusinya dengan saudara dari, eee, ibuku, pe ya, beli betul, beliau itu, eee, pas hari H juga datang ke rumah aku untuk ngebantu. Karena kasihan sama aku, enggak ada yang ngebantuin kan.
Mhm. Mhm. Ya. Ibu, betul, yang membantu tadi kan? Mhm. Oh hari hari H aja ya berarti ya.
Hari H saja, betul. Beliau datang ngebantu kan. Terus, ya udah, mmm, bagi tugas. Jadi waktu itu ayah aku kebagian untuk mempersiapkan minumannya. Kayak merebus air yang banyak banget gitu, terus, mmm, bikin tehnya, terus, eee, ngebersihin alat-alatnya kayak gelas, sama piringnya, sendoknya, gitu-gitu, beliau yang nyiapin. Nah terus masakan yang lainnya tuh aku sama saudara dari ibuku itu tadi. Eee, kita tuh bikin lauk, soto, sama sambelnya. Bagi tugas deh. Aku yang bagian goreng-goreng, eee, goreng ayam dan juga goreng kerupuk, beliau yang bikin sotonya. Sambelnya sih bersama-sama sih Kak, begitu.
Oke. Mhm. Oke. Wow. Iya iya. Terus, eee, kalau pas hari H-nya deh gitu ya Kak ya, nah tuh, eee, kamu ada kayak tahapan yang apa ya, ada tahapan yang paling krusial gitu nggak? Yang mungkin, eee, nggak boleh telat, semisal kayak, eee, minumannya dulu itu nggak boleh telat, terus kayak apa, mungkin snack-nya gitu-gitu nggak sih Kak?
Wah! Iya iya iya, kalo tahapan yang krusial itu yang menata makanan itu tadi, Kak. Jadi, eee
Mhm. Oh, pertataan ya berarti ya. Oke.
Iya. Untuk penyajiannya, sedikit gambaran ya. Jadi, mmm, apa namanya, snack-nya, itu posisinya udah dibungkusin satu-satu gitu loh. Per orang itu dapet kayak 1 tas, tas dari kertas yang kayak tote bag kecil dari kertas gitu. Jadi udah per porsi gitu, eee, terus selain itu, kalo untuk makanannya, itu tuh, eee, nasinya udah diambilin nih, ditata di piring-piring gitu. Jadinya itu kan harus tepat waktu ya, sebelum, eee, sesi makannya dimulai, itu harus sudah ketata semua. Sedangkan yang bagian menata cuman berdua nih, aku sama saudara ibuku tadi. Jadi agak deg-degan juga, takut keburu atau nggak ya? Kelar atau nggak? Ini nggak boleh kelewat, gitu kan. Alhamdulillahnya sih semuanya berjalan sesuai rencana ya Kak, nggak ada yang kelewat gitu.
Mhm. Oke. Mhm. Oke. Oh. <chuckles> Iya. Wah, oke mantep. Tapi pasti juga kayak ada pernah mengalami kejadian nggak nggak terduga nggak, Kak? Kayak semisal nih, tamunya gitu tuh datang lebih cepet dari jadwal gitu-gitu?
Oke, kejadian yang tak terduga itu ada Kak. Jadi, mmm, waktu itu, kalau tamu datang cepat sih nggak. Karena emang, eee, jam acara tuh memang selalu jam segitu, di rumah siapa pun. Itu dah jadi rutinitas di keluarga besar aku, ya. Lebih ke yang tak terduga adalah di bagian minum itu tadi. Aku memperkirakan minum teh itu tadi tuh sesuailah. Eee, maksudnya, nggak kelebihan banyak atau enggak kekurangan. Pas gitulah jumlahnya dengan takaran aku. Tapi Kak, ternyata mereka nggak pada minum Kak. Jadi kayak, eee, sisa tehnya itu tuh banyak banget gitu loh. Aku lupa untuk memperhitungkan waktu itu, lauk aku ada sotonya, yang mana soto itu berkuah, jadi sudah bisa menggantikan air minum. Itulah kenapa minumnya sisa banyak banget. Aku bingung itu harus diapain.
Mhm. Oh. Oke. Oke. Ah hah. Waduh. Mhm. Oh. Oh. <chuckles> Oh, waduh. Sayang juga ya kalo seperti itu. Terus akhirnya gimana tuh Kak? Apakah dibagikan ke tetangga juga atau
<chuckles> Iya.
atau dibuat stok gitu di rumah?
Waduh, masalahnya itu posisinya tehnya udah manis. Jadi, kalo untuk, mmm, stok di rumah juga nggak bisa bertahan lama kan kalau di suhu ruang, paling cuman, paling lama sehari. Nggak sampai sehari udah, eee, basi gitu kan. Terus iya, bener, aku bingung harus diapain. Terus akhirnya yang aku lakukan adalah aku bikin kayak es lilin, tau nggak Kak, es lilin yang es di kemasan kecil-kecil, plastik kecil, terus aku tali-tali gitu, aku masukin ke freezer.
Heeh. Oh. Iya sih. Betul betul. Dah asam, betul. Mhm. Oh, masukin freezer gitu ya, oke.
Iya. It terus habis itu, itu tuh masih sisa banyak banget, padahal aku udah bikin banyak juga. Terus aku bingung kan. Maksudnya kalo kita bagi-bagi makanan, masih okelah, kayak bisa dimakan. Tapi kalo minuman, Kak, menurutku semua orang itu dah punya minuman gitu, kayak kurang kurang bagus aja gitu. Terus, untungnya waktu itu ada tetangga aku yang main kan. Aku iseng-iseng nanya, "Mau bantuin ngabisin tehku nggak?" Gitu gitu. Iya. Terus untungnya dia itu mau, "Sedikit aja." Gitu katanya. "Oke oke, sedikit." Tapi aku kasihnya langsung sewadah gede gitu biar dibantuin ngabisin.
Wah. Heeh heeh. Oke. Waduh. Oke. <chuckles> Aduh, lucu banget. Tapi, wah, ngomong-ngomong terima kasih banyak loh buat obrolannya Kak, dan makasih juga udah mau berbagi ceritanya ya sama aku.
Mhm. Oke oke, sama-sama ya, Kak, ya. Makasih juga lho udah mau dengerin cerita aku. Aku jadi bisa ini nih, nostalgia lagi pada saat itu. <chuckles> Oke, sampai jumpa ya, Kak, ya, di lain kesempatan.
<chuckles> Oke, sama-sama. Ya, sampai jumpa.
Oke deh.